Oke, itu, mmm, bisa aku bilang sebenarnya sangat susah ya, Kak, <laughs> sangat sangat susah gitu, eee, karena aku sendiri merasakan nih waktu awal aku lulus kuliah tuh ya, eee, terus aku mendapatkan pekerjaan pertama aku itu kan rasanya kayak kalau mendapatkan gaji pertama tuh seakan-akan pengen memberi penghargaan gitu ya ke diri sendiri gitu, <chuckles> karena udah berusaha gitu. Terus kayak jadinya kalap gitu kan, udah wah udah dapet, eee, gaji nih. Apalagi heeh, iya, apalagi waktu itu aku masih tinggal sama orang tua kan, makanan masih dise disediain gitu, kebutuhan-kebutuhan pokok semuanya masih disediain kan, jadi tuh pas dapet, eee, gaji tuh rasanya pengen belanjain gitu.
<laughs> Bener. Iya. Iya. Iya. <laughs> Gaji bulan pertama ya, mhm, terus? Iya. Iya, betul. Dihabisin habisin gitu ya.
Iya, nah, mmm, tapi emang tapi emang aku sendiri tuh, eee, orangnya punya gitu, Kak, punya target menabung karena, eee, aku kan memikirkan buat masa depan ya waktu itu kan, mmm, waktu itu aku tuh kayak udah kepikiran gitu, eee, mungkin waktu apa namanya, karena waktu itu aku belum nikah ya jadi target tabungan aku tuh kayak, ah, aku pengen deh ngerasain jalan-jalan nih ke luar negeri gitu, pengen deh nabung gitu, jadi target tabungannya itu masih kayak yang jangka pendek aja gitu, Kak.
<chuckles> Kerasa kerasa, pernah. Iya. Iya. Oh, mantap, mhm, terus? Oh, oke. Tapi terlaksana, Kak, ke luar negerinya akhirnya?
Iya. Belum <laughs> belum pernah, <laughs> belum kesampaian karena telat menyadarinya, itu kesalahan aku, telat menyadari untuk, eee, aku bisa menabung itu.
Belum iya, belum, oke oke oke. Oh. <laughs> Iya iya. Oh, gitu jadi sud sudah kalap kalap kalap kalap beberapa kalap baru nyadar gitu ya?
Iya betul, udah kalap duluan baru nyadar.

Iya catatnya juga yang enggak usah yang, apa namanya, yang harus kayak profesional profesional gitu ya. Awal-awal bikin tabel aja biasa biasa gitu. Tabel, eee, hari, tanggal, yang penting ada nominal pemasukan, pengeluaran, sama keterangannya nih, pengeluarannya kita pakai buat apa, gitu.
Iya. Oh. Oke oke. Oh, oke oke. Nanti bisa dari situ, bisa ini Kak ya, di apa, like kelihatannya kalau gini, oh nggak perlu nggak perlu, nanti bulan depan, mungkin nggak dibeli lagi itu barang ya, atau misalkan, ngewo oke, ngerti-ngerti, nah lalu?
Iya, nah terus Iya. Iya, jadi, eee, pas awal catat itu tuh aku, eee, aku kayak melihat nih, kira-kira pengeluaran aku nih, eee, buat apa aja gitu. Nah kalau udah ketahuan, misalkan aku nih untuk belanja aku mengeluarkan sekian, untuk, eee, makanan aku mengeluarkan sekian, nah waktu itu kan aku juga kebetulan pelihara kucing ya. Nah, untuk kucing, aku meluar mengeluarkan sekian. Oh, udah ketahuan nih, barulah aku bisa bikin budget-in Kak, aku bisa budget-in tuh. Iya.
Iya. Iya. Ya. Oh oke iya. Ya. Ya. Oh, dibudgetin, oke oke oke. Tapi itu setelah setahun ya Kak ya?
Iya betul setelah setahun.
Kakak bikin kayak gitu, oke oke. Jadi tapi ada manfaat banget ya, itu, Kak, kalau gitu catat?
Sangat bermanfaat ya Kak, te asalkan, eee, asalkan kita konsisten ya. Itu tuh bisa menahan, eee, bisa menjadi penahan diri kita gitu. Karena kalau misalkan kita lihat catatan nih, misalkan ya, eee, kita mau belanja baju lah, anggaplah nih, "wah ini ada baju bagus nih, di, eee, online shop" gitu, terus terus sebelum belanja kan aku lihat dulu nih catatan buku, jat apa, catatan keuangan aku kan. Lah, ternyata, ha bulan ini aku udah belanja baju sebanyak 500 ribu, waduh, kalau belanja lagi, bisa tekor nih. Yaudah akhirnya, e aku tahan deh, gitu.
Ah oke. Ya. Oh oke. Ya. Ya ya. Ya. Ya. Oh, <laughs> oh, oke oke. Ya ya ya ya, oh gitu ya, benar-benar. Nah kan, aku pernah dengar ya, eee, teori orang gitu ya, eee, apa, prakteknya orang nih, jadi gini Kak, eee, jadi dia punya 2 tabungan, Kak.

Itu aku lakuin setelah aku menikah, Kak. Karena, mmm, sebelum aku menikah itu kan sebenarnya yang aku bilang tadi, Kak, aku kan nggak ada tanggungan kan, aku nggak ada tanggung jawab terus kayak nggak ada, apa namanya, enggak ada target jangka panjang gitu, Kak, jadi yang aku pikirkan waktu itu hanya untuk diri aku sendiri dan untuk, eee, kebutuhan, eee, pribadi aku gitu. Aku mau apa gitu, aku harus menabung gitu kan. Nah, setelah aku menikah barulah aku berpikir, Kak, wah nanti, eee, apa namanya, kalau udah menikah nih, aku akan punya anak, nanti, eee, suatu hari anak aku sudah besar aku nggak mungkin dong mengharapkan dia untuk memberi aku, apa namanya, uang dan untuk menghidupi aku gitu kan. Walaupun mungkin memang, eee, memang apa namanya, ada anak yang mau memberi ke orang tuanya tapi kan tetep aja, eee, aku nggak mau gitu kayak ber bergantung sama anak gitu. Nah, akhirnya setelah menikah tuh aku memutuskan untuk iya kan. <chuckles> Nah, akhirnya setelah menikah tuh aku memutuskan untuk membagi tabungan aku ke dalam 3, kalau aku baginya ke dalam 3. Jadi iya.
Oke. Iya iya. Iya. Iya iya iya. Iya, oke. Iya. Oh. Iya. Iya. Iya, betul betul. Betul, betul. Iya, oke oke oke. Betul betul. Setuju, Kak. <chuckles> Oke. Oh. Oh, 3 tapi beda tabungan itu, Kak?
Itu beda, eee, itu tiga-tiganya itu dalam 1 rekening, Kak. Tapi aku bagi gitu, jadi biar kelihatan nih uang yang ini sisa berapa gitu loh dan gak akan kecampur, gitu.
Oh, oke. Oh. Oh, gitu. Oh, ha caranya gimana kalau gak akan kecampur, kan di 1 rekening? Eee, dari catatan aja ya?
Eee, karena kan ada iya ada catatannya nih. Jadi aku itu kan baginya 3, nih ada yang keuangan rumah tangga untuk belanja rumah tangga, nah itu dari gaji suami aku ya. Nah, kemudian ada yang tabungan untuk modal, modal atau investasi itu tuh juga termasuk untuk hari tua aku dan suami ya. Nah, itu tuh kalau tabungan modal itu memang aku sudah punya setelah aku menikah, jadi, eee, itu sudah ada gitu.
Oh, oke. Iya. Iya. Oke. Iya. Oh oke, eee, berarti itu uang Kakak ya, bukan uang suami?

Sangat efektif, Kak, sangat efektif, dan alhamdulillah ya, selama, mmm, hampir 3 tahun aku menikah, dan, eee, aku udah punya 1 anak ya, yang usianya hampir 2 tahun gitu. Aku udah punya tabungan untuk anak aku sendiri. Kemudian, eee, modal aku modal aku itu sudah 2 kali lipat lebih, Kak, bahkan dua kali lipat lebih, eee, dibandingkan yang pas awal kita menikah gitu. Kemudian, eee, saatnya kita mau kayak untuk misalkan Idul Adha gitu ya, eee, gaji gaji suami aku itu, Kak, bukan yang besar ya, eee, dia itu gajinya itu bukan yang besar gitu. Jadi aku pun sebagai istri kan harus pintar-pintar ya dalam mengolah gitu. Nah, eee, alhamdulillah tuh pas Idul Adha itu tuh, walaupun gaji suami aku enggak besar, tapi kita bisa tuh berkurban dari uang yang modal itu.
Oke. Ya. Ya. Alhamdulillah. Mhm. Wes, mantap. Terus? Keren keren, heeh. Oke. Ya ya. Oke. Betul betul. Iya. Iya. Oh, Masya Allah Masya Allah. Heeh. Oh, dari modal ya diambilnya ya?
Iya dari modal, karena kan kalau, eee, dari bulanan ng habis yang ada kalau dipakai buat kurban.
Oke oke. Kalau itu misalkan, Kak, eee, shodaqoh gitu atau gimana itu, ngap biasanya suka ngambil dari mana?
Itu dari modal juga. Semuanya dari modal iya dan itu ada catatannya tuh, Kak, semua pasti aku catat.
Dari modal, oke oke. Siap. Sambil belajar soalnya aku. <laughs>
Iya <laughs> jadi bisa sambil belajar juga nih ya, Kak.
Iya iya benar, mantap juga ya, Kak. Jadi, eee, memang itu ada di 3 pos gitu. Terus, eee, jadi tidak bercampur uangnya bercampur di 1 rekening, tapi itunya, pem e pembukuannya, teknisnya tidak bercampur ya, Kak, ya. Jadi lebih lebih mudah gitu, "Oh ya, ini untuk ambilnya setengah, sisa sekian sisa sekian," gitu ya. Ih, mantap mantap, keren keren.
Iya betul. Iya, nah, kalau untuk, eee, apa namanya, pembukuan ini, Kak, tipsnya itu yang penting harus m mulai dulu ya, Kak. Jadi maksudnya jangan berpikir kayak, "Nanti aja deh, nanti aja," kalau nanti-nanti yang ada kan enggak ini. Mulai aja dulu, kita mulai nih catat, eee, apa namanya, kalau dirasa ribet misalkan di laptop gitu ya, catat di buku enggak apa-apa gitu, eee iya, di handphone juga bisa gitu, lebih enak, eee. Nah, kemudian yang kedua itu, yang paling yang paling penting ya, Kak, itu harus, eee, disiplin. Disiplin, dan konsisten.
Iya. Oke. Oke. Di handphone juga enggak apa-apa ya? Lebih enak, mhm, benar benar. Iya. Oke. Ae